Yani, ben artık girdik yola yapacak bir şey yok modunda, "Hadi gidelim." dedim, yani, ki aynen artık girdik o yola. Neyse, hani, arada da 1-2 de insan geçiyor. Tatlı insanlar geçiyor falan. Selamlaşıyorsun, şudur budur. Okay, sıkıntı yoktu. Sonra çıktık sahile. Gerçekten mükemmel, apaçık, çok az kişi var. Pırıl pırıl bir deniz. Dalgalar da, böyle, hani, çok sert değil ama büyük büyük, yavaş yavaş geliyor. Hani, gayet keyif alabileceğin.
<chuckles> Bu bu yolu tamamlayacağım dedin. Hı hı. Tam sörf yapmaya uygun bir an mı bu an? <chuckles>
Aynen öyle. Bir de sağımda, solumda insan var. Yok, ay kafamı kıracağım. Biri üstümden geçiyor derdin de yok. O yüzden, çok hoşuma gitti. Aynen am kesinlikle. Peki ama asıl heyecanlandıran beni, denize girdim. Arkadaşım biraz açıkta ben kenardayım vs. ya, etrafımı tamamen pelikanlar çevirdi. G gidemiyorum. Yüzemiyorum. Pe ha sağım, solum, her yerim pelikan. Gitmiyorlar ya g bakıyorlar balık arıyorlar falan. Ya, o anı unutamam mesela. Gerçekten doğayla bu kadar iç içe olmak. Yani, yarın bir gün köpek balığı da olabilir. O pek heyecanlı olmaz belki. Eee, ama <chuckles> o pelikanlar çok, çok güzel bir görüntüydü gerçekten. Hayattan kopmuş bir şekilde. Hani, o sırada şey de dalga da kovalamıyorum.
Oh! Tam denk gelmiş. A! Çok enteresan. Gerçekten A! Gerçekten Evet. <chuckles> O an ne hissettin tam o pelikanlar etrafını sardığı anda?
Ya, ben neredeyim, dedim. Yani, gerçekten kendim b her şeyden, eee, uzaklaşmış ve böyle, hayvan 5-6 tane hayvan bana bakıyor. Ben aynen. <chuckles> O
Ve sanki <chuckles> farklı bir boyuta geçmiş gibi mi hissettin? <chuckles>
Kesinlikle öyle. Yani, öyle bir andı ki gerçekten tarif etmesi bile zor. Heyecanlanıyorum anlatırken. Muazzam bir hissiyattı ve, yani, genel aslında felsefesini anlatmak açısından, eee, söylüyorum o doğa, işte, o etkiyi ve açık havada spor yapmak, eee, denizin içinde olmak vs. eee, beni
Evet. He he. Yani, sana do sörf doğayla bütünleşme imkânı da sağlıyor, spor olmasının yanı sıra.
Kesinlikle. Aaa, zaten ana sebeplerinden belki biri bu. Hani, biri fiziksel olarak iyi spor. Eee, onu anlarım ama, eee, diğeri de gerçekten doğanın içinde olman. O sırada hiçbir şey unutmuyorsun. Bazen yağmur yağıyor. Denizin içindesin mesela. Eee, o küçük küçük kendi üstüne damlıyor vs. O görüntü o heyecan.
Çok güzel. A! Evet, çok farklı şekillerde seni doğayla birleştiriyor, buluşturuyor değil mi?
Aynen öyle. Aynen öyle. Bir de şey vardır. Hıh.
Peki, sörfün hı hı. Sörfün senin için zor yanı ne?
Hah. Ya

Ya şöyle bir avantajı var. Aslında bu tarz sporlarda daha önce de kayak s yapmıştım. Tekrar olmadığı için hızlı kayboluyor. İk iki 3 gün üst üste sadece ona odaklanırsan gerçekten çok hızlı ilerliyor. Eee
Hı hı. Hımm. Yani, sürekli bunu bir aktif mi tutman gerekiyor hayatında gelişme alabilmek için? A!
Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Eee, ya yaşadığım sıkıntı tamam. Orada tatilimizi yaptık, keyif aldık vs. e, döndün, aradan 2-3 ay 4 ay geçti. Yapamıyorum. E, d doğal olarak, eee, unutuyorsun yani bir şekilde sür
Hı hı. Yapamama sebebin döndüğün yerde buna imkân olmaması mı, zamanının olmaması mı? Neden döndüğünde yapamadın?
Aslında b eee, b yani genel olarak zaten doğa ile alakalı olduğu için, eee, d olduğum yerde çok yok ya da gittiğin yerde de bazen deniz aşırı dalgalı oluyor, tehlikeli oluyor, eee, d rüzgâr fazla oluyor. Yani, d aynen doğayı bekliyorsun yani, hani, doğa sana verecek mi diye. Her yerde de yok. Eee, ama çözüm olarak da, hani, böyle tatillerimi hep biraz, eee, ona denk getirmeye çalıştım. İşte, hani, eee, Avrupa'da işte Amerika kıtasında.
Hı hı. Hımm. Koşullar elvermeyebiliyor. Hı hı. Hı hı. Hımm. Hımm. Ve artık hep sörf tatili şeklinde mi odaklamaya çalıştın tatillerini?
Yani b biraz. Hani, şöyle bir dezavantajı var. Yanında sörf isteyen biri varsa daha güzel. Çünkü, eee, onu yapınca çok yoruluyorsun. Biraz başka şeylerle çok ilgilenemiyorsun. Eee, yani
Hı hı. Hı hı. <chuckles> Sadece bunun üzerine odaklanabiliyor tatil.
Aaa, yakın zamanda bir adalara gittik mesela bir arkadaşımla işte. Eee, Kanarya Adaları'na. Kanarya Adaları'na bir tane, eee, orada tam sörfçü bir ada vardı. Eee, e, doğal olarak yani sabah kalkıyoruz. Eee, sörfe gidiyoruz. 2-3 saat zaten vücut alışkın değil, çok yoruluyorsun. Eee, hani, onun üstüne de gezeyim tozayım bütün adayı keşfedeyimi daha az yapıyorsun. Çünkü çok zor. Aaa, kesinlikle mümkün ol kaldıramıyorsun s kendini yatakta. Evet.
Ya hangi adalara? Hı hı. Hı hı. Hı hı. Pek mümkün olmuyor sanırım o şartta. Peki. Peki o ilk 1 hafta tatilin ardından 3-4 ay boyunca hiç yapma imkânı bulamadın, o 3-4 ayın sonunda tekrar nasıl, eee, yaptığın ilk an neredeydi?
Hı hı. Eee, ya şöyle, eee, bir baktım aslında araştırma yaptım ondan sonra. Şimdi tabii bir döndüm uzun tatil yapmıştım i tabii tabii bırakmadım. Ya hoşuma gitti çünkü denizi çok seviyorum. E, denizin içinde olmak çok güzel. Bir de aslında mesela yani, işte, burada nerede var? İşte Portekiz'de, eee, Fas'ta, Kuzey İspanya'da vs. bütün bölge, bütün tatil bölgelerini araştırmaya başladım. Çünkü kışın bile denize girebiliyorsun gibi bir güzelliği var. Aslında suyun içindesin. Eee, yani kıyafeti oluyor onun, koruyucu kıyafeti. Eee, o yüzden baktım, hani, her seferinde
Hımm ha peşini bırakmadın bunun. <chuckles> Evet. Evet. Hı hı. I hı. Hı hı. Evet. Ekipmanlarını tamamladın mı hemen?